Ya, şöyle, ben şu anda, hani, uzun bir ilişkideyim. Ondan önce çok uzun bir ilişkim olmadı zaten bu yüzden de. Yani, o yüzden çok fazla, hani, yorum yapabileceğim, hani, 1 tane gerçekten mesafeden dolayı yürütemediğim bir şey vardı.
Dışsal faktörler miydi? Hı hı. Hımm. Dışsal faktör, yani, değil mi? Hı hı.
Evet, dışsal faktörlerdi, yani. Ama şu anki ilişkimde de, hani, kırmızı çizgilerimin aşıldığını görmediğim için şu ana kadar devam etti, yani. Ama tabii ki ufak tefek problemler olmuyor mu? Tabii ki oluyor, yani. Ama, hani, bir bakıma benim
Harika. Tabii ki olur. Peki, bu kırmızı çizgilerin aşıldığını bu zamana kadar görmedin diyelim ki, yani, bu s bu bu kadar, eee, yani, uzun diye bahsettiğin bir ilişki var elinde. Diyelim ki kırmızı çizgiler bir bir, böyle, bir aşılır gibi oldu. Yani, bu noktada, "Ya, bu kadardır devam eden bir ilişkiye bir şans daha vereyim." demez misin? Direkt, böyle, hani, "A! Kırmızı çizgi aşıldı. Hemen bu konuyu kapatalım, eee, birbirimize veda edelim."e gider misin gerçekten?
Hı hı. Hıh. Hımm. Hımm. Hı hı. Yani, bir anda kıskanç, yani, s e erkek arkadaşım bir anda çok kıskanç olmaya başlarsa bu beni aşırı şaşırtır. Yani, muhtemelen onun hayatında değişen, eee, bir şeyler vardır, yani çünkü hiç öyle bir hissiyat bana şu ana kadar vermedi veya bir anda, böyle, işte, "Benim yemeğim önüme gelecek." tarzında, böyle, daha ataerkil düşüncelere, eee, savrulursa gerçekten endişelenirim, yani. Korkarım ama, hani, bunun normal olmadığını da bilirim. Yani, bir şey değişmiştir hayatında ki böyle bir noktaya gelsin. O yüzden çözme yoluna giderim. Sonuçta yıllarım var orada. Ama çok şaşırtan bir şey olur beni.
Şaşırtır tabii. Evet. <chuckles> Tabii ki. Elbette. Bir de temel niyeti biliyorsun belki de. Yani, hani, bunu bu değişikliğin kalıcı olmadığını bilebilirsin orada. O yüzden bir şans daha vermek daha mantıklı olabilir. Peki, ya, ilişkiler tabii ki 2 kişi yaşanıyor ama her zaman da 2 kişi yaşanmıyor aslında. Dış faktörler var, çevresel faktörler var. Bu çevresel faktörlerin içine, işte aile, arkadaşlar vs. de giriyor. Sence bunların ilişkideki yeri ilişkiyi ha hatta şöyle söylersem, yani, ilişkiyi bitirmekteki fonksiyonu ne olabilir zaman zaman? Çok etkili olabilirler mi?
Evet. Evet. Evet, öyle hissederim. Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm.

Ya, olabilirler kesinlikle bence çünkü ya, o ilişkiye de birazcık bağlı. Hani, o ilişkiyi partnerin kendi ailesiyle çö çözmesi gerekir diye düşünüyorum ama genelde böyle olmuyor ve o çifte de bu yansıyor. Yani, ııı, benim kendi adıma, hani, şöyle bir problemim var: Çok fazla bir arada vakit geçirmeyi çok seven bir aileler, eee, partnerimin ailesi ve çok fazla onlara gitmemizi istiyorlar ve, hani, gerçekten çok fazla ve bu beni açıkçası böyle bir hayat tarzı arzulamıyorum. Ben daha mesafeli bir ilişki sürdürmek istedim ve
Evet. Elbette. Hı hı. Bu seni yoruyor galiba. Olabilir tabii ki. Peki, nasıl denge kuruyorsun?
Evet. Denge kurmak çok zor gerçekten. Yani, dengeyi zaten benim değil, bence, ııı, partnerimin kurması gerekiyor diye düşünüyorum. Hani, bu yüzden tartışmalarımız da zamanında oldu. O, "Hayır!" diyemediği için, eee, bir şekilde, eee, kendimi Evet, ama artık bunu, hani, çok bunun tartışmalarını da verdik açıkçası ve şu anda daha iyi şey yapılabiliyor, ııı, dengelenebiliyor diye düşünüyorum. "Hayır," işte, o, "hayır" demeyi öğrendi bir bakıma.
Hı hı. Sen de uyum salmak zorunda kalıyorsun. Peki O dengeyi k hani, kurması gereken partnerim diyorsun ama bu sonuçta senin sınırına da biraz müdahale gibi olmuş oluyor ya. Eee, hani, onun kuramadığı yerde aslında sen de, yani, ben de sizle çok vakit geçirmek istiyorum ama örnek veriyorum, benim de bir pazarım var, halletmem gereken işler var gibi böyle kibarca belli sınırlar çizmeyi düşünmez misin?
Hı hı. Evet. Evet. Kesinlik Hı hı. Hıı. Şöyle, yani, benim partnerimin, eee, ana dilleriyle benimki, yani, çok ortak dilimiz yok gibi bir durum var. O yüzden hep ben dışında kalıyorum, yani, o ilişkiyi hep, eee, partnerim kuruyor. Eee, çok fazla, böyle, bir muhabbete girmek istemiyorum çünkü, hani, bana bir şey sorulsa belki bunu açıklayabilirim ama "Niye böyle hissediyorsun?" falan ben bunun cevabını onların konuştuğu dilde veremem zaten. O yüzden ben, böyle, biraz daha, emm, sessiz ve olaylara dâhil olmamak durumunda kaldım, yani, o da çok etkiledi. Hani, bunu o yüzden erkek arkadaşımdan istiyorum ki o dengeyi kursun. Ben, hani, çünkü belki bir şey söylerim, o dilde, hani, bir şeyler kaybolur ya, başka bir dilde.
<chuckles> Kültür farkı da girdi devreye. Hı hı. Hı hı. Elbette. Hı hı. Evet, yanlış anlaşılır belki.
Hiç öyle bir, eee, şeye girmek istemiyorum ama tabii ki farklı kültürleri, farklı alışkanlıkları olması, ııı, zorlaştırabiliyor bazen, yani, bazen, işte, size gelmek istiyor, hani, diyor
Elbette. Peki, sen uzun vadede bir, eee, ne bileyim bir hayat paylaşımı düşünürken bunu hesaba katar mısın? Diyelim ki şimdi bazı kültürler bazı özellikleriyle bilinir. Örnek veriyorum: işte, İngiltere gibi bir ülkede, eee, kişisel sınırlar daha, böyle, gözetilirken mesela İtalya özellikle gü daha güneye gittikçe aileye çok bağlı kalabalık uzun sofralarıyla bilinir. Yani, hani her kültürün kendi ya da, işte, bir Türk kültürü de aynı bu şekilde bilinir. Sen bunu şey yapar mısın? Eee, ımm, hesaba katar mısın, böyle, bir, eee, yol arkadaşlığı düşündüğünde uzun vadeli?
Hı. Evet. Hı hı. Hıı. Hı hı. Evet. Evet. Evet.